آآ كان في رئيس مجلس إدارة جديد اتعيّن وما كانش مقدّر الناس اللي موجودة كلها بما فيهم أنا طبعًا ف كان ف مش فارق معاه حد، ومش فارق معاه أي حاجة كان لسه جاي بقى له شهر، هو أصغر مننا كلنا في السن فجاي يعني مش عايز أقول لك يعني الوسايط بقى وبتاع ومش عارف إيه، حتى في القطاع الخاص يعني. فالمهم طبعًا مش فارق معاه حاجة آآ آآ فلان ده بيقعد ليه بيقعد وقت زيادة ليه آآ، لأ، ه كل واحد يلتزم بوقته وكل واحد يمشي في معاده، أنا مش عايز حد آه أومال إيه! آه طبعًا، آه مصري.
تمام. كمان آه. اهم. اهم. كده ه هو طلب كده، هو اللي طلب إن أنتم تمشوا هو أنتم ده أنتم بت أنت بتقول إن أنتم ما بتقبضوش على الفلو على الوقت ده، يعني ده المفروض يشكركم.
أيوه أيوه ما فيش والله، لا ما فيش الكلام ده أنا مش عايز حد ي يفكر نفسه الشركة قايمة على كتفه، آه خلاص، فبس المشاكل زادت.
طب ما أنتم مبسوطين كدا امشوا خلاص. آه. تمام.
المشاكل بدأت تزيد، بدأ يحس هو بالناس بدأ يعرف إن لو في مشاكل والناس مش موجودة هتتحل إزاي آآ، فين بعد بقى ما زي ما قلنا كده خربت مالطة.
وهو فضل موجود في مركزه؟
لأ طبعًا.
<laughs> لا طبعًا <giggles> تمام هي حلوة لأ طبعًا دي يعني <laughs> ما توقعتهاش.
<laughs> استحالة آه طبعًا لا لا لا لأ، طبعًا معلش أنا تقاري أنا عندي تقارير بتوصل لصاحب لصاحب صاحب الشركة يعني ال آآ آآ، الشركة بره مصر أساسًا والقيادة بتاعتها بره مصر، التقارير بتاعة رؤساء م رؤساء الأقسام دي بتتبعت لهم direct بالإيميلات.
إمم. اهم. فأنتم كنتم بتبلغوا على كل حاجة.
لأن إحنا بنتسأَل مباشرةً إحنا بنتسأَل مباشرةً عن اللي بنعمله إحنا المرتبات مش شوية ص مش شوية صغيرة، فأنت بتتسأَل أنت بتاخد فلوس بتعمل إيه قصادها؟
اهم. تمام. تمام.
ابعت لي الجدول بتاعك، ابعت لي آآ، حتى مواعيد الانصراف بتاعتنا وال و ودخلنا إمتى وخرجنا إمتى دي بتبل ب هم اللي بيتبلغوا بيها، مش الشركة اللي بتتبلغ بيها عشان تبقى عارف.
آه.

آآ أخرج أنا وهي نقضوا آآ ساعتين، 3، برّا كده مع نَفْسنا حتى من غير ولادنا، فطبعًا حصل إن كان في إجتماع رئيس مجلس إدارة طبعًا ورؤساء الأقسام قاعدين، فطبعًا مش هنقدر نمشي طالما إن هو قاعد رئيس مجلس الإدارة وطلبنا في الاجتماع، فلازم نحضر، الاجتماع ده كان مُحدد له مُحدد له في الوقت ساعة ونُص، يعني قبل ميعاد ال آه، ال ال الجدول العمل بتاعه هيبقى ساعة ونُص، متبعت لنا الإيميلات بهذا الأساس، آآ
كويس. كويس. ساعة ونُص! تمام. وت وهيبتدي الساعة كام؟
هيبتدي الساعة 13:30 بعد الغدا، هيخلص الساعة 15:00.
آه، يعني أنت المفروض أنت ضامن هيخلّص قبل مواعيد ال أنت ال ال اللي أنت تروّح فيها، اللي أنت تمشي فيها.
قبل ميعاد شغلي بالضبط، يعني أنا كنت عامل حسابي 15:00، تلاتة و هو يخلّص 15:00، 15:05 اكون أنا برّا الباب في عربيتي وماشي.
آه. كمان أنت هتمشي بدري يعني اليوم ده، كمان، كنت حاطط في دماغك هتمشي بدري ي امم، تمام.
أيوه، أيوه أنا عامل حسابها. أيوه، الاجتماع بدل ما يقعُد ساعة ونُص، قعد 3 ساعات ونُص.
إمم. تمام، يعني تقريبًا 17:00 خِلص، 17:00، 18:00.
هل تتخيل؟ يعني حتى الساعتين الله ينور عليك، من واحدة ونُص بالضبط خلاص، أربعة خمسة ونُص خَلص.
إمم. 3 ساعات ونُص ل17:00، امم.
17:30 خَلص، فطبعًا كُلّ حاجة ضاعت وكُلّ حاجة اتهدت، حتى أنت عشان تروح المحل، عشان تجيب حاجة من المحل هتاخدها آه، بس هتوديها فين وهتعمل بيها إيه، وال روّحت على ما رو وخدْت رُحت المحل وخدْت الحاجة، روّحت البيت، طبعًا اللي عايز ينام نام، وال واللي كان لابس قلع واللي فاهم، حصل شوية حاجات بقى طبعًا
تمام. <giggles> تمام. اهم. آه. لأ، أنت ما تاخدنيش في دوكة، أنت حصل لك إيه؟ <laughs>
<laughs> لأ، أنا حصل لي هاقول لك أنا بِت على السلم. <laughs>
أيوه، <laughs> آه، يعني <laughs> بِت على السلم دي، أنا برضو شايف إن قليلة شوية على المصيبة دي، <laughs> يعني طَب حلّيت الموقف إزاي ده؟
<coughs> <laughs> آه، ما هو ما فيش أكتر من كده بقى خلاص، <chuckles> ف في في الحاجات ده لأ الحمد لله يعني ال الزوجة بتقدّر و وبتتلمّس ال ال الرفق بالواحد يعني، بتبقى عارفة إن ده مسؤولية وأنا ما اقدرش اسيب مكاني، آآ، علشان خاطر أنا راجل ملتزم، و و والشغل ده هو مبدأ الحياة يعني، ف فكان في تقدير يعني بصراحة، وما كانش في زعل ولا حاجة، بس طبعًا آآ آآ، يعني حاجات خفيفة كده، مُفارقات صغيّرة بكلمتين آآ، آآ، كويسين كده، حنيّنين مش عارف إيه، خلاص الحوار يعني.
تمام. اهم. اهم. آه، يعني من كلمتين بس في العضم كده، مش مش حاجة كبيرة، طَب أنت أنت بتقول لي إن أنت يعني الوظيفة بتاعتك أنت بقيت مسؤول دلوقتي يعني من الناس اللي تُعتبر يعني مسؤولين يعني في الشركة، هل هل الموضوع
آآ، على خفيف. مش تُعتبر، أنا مسؤول فعلًا. <laughs>
ل يعني من الناس الكبيرة في الشركة يعني، ده اللي أنا قصدته، ف آآ، هُم مقدّرين الموضوع دَوّة أو يعني عندك في البيت آآ، مراتك مقدّرة الموضوع دَوّة؟ لإن لإن في الأول وفي الآخر آآ، الناس لمّا تبُصّ لها من برّا، ما هو ده ليكم كلكم يعني أنا باتعب عشان البيت، فهي ت أنت ملاحظ بت التقدير دَوّة؟
أيوه، أيوه. مضبوط.